Bạn ơi, ờ, bạn có thường hay là các kiểm chứng lại, đối chiếu lại các thông tin hông bạn?
Có chứ, mình kiểm chứng, ờ, dường như là mình kiểm chứng thông tin mỗi ngày luôn á, về thông tin về những cái tin tức mình đọc à, hoặc là những người bạn mới mình mới gặp nè, hoặc là những mối quan hệ mới, hoặc là những kiểm chứng về thông tin về công việc nữa, nói chung là rất nhiều những cái thông tin mình cần kiểm chứng hàng ngày. Ừm.
Ừm hứm. Ừm, hợp lý quá ha, và nghe có vẻ là bạn cũng có nhiều kinh nghiệm nha. Vậy bạn có thể là kể cho mình những cái mẹo nào mà để kiểm chứng thông tin một cách, ơ, đơn giản nhưng mà hiệu quả hông bạn?
À, thí dụ như bây giờ là mình hay, ơ, có cái thông tin, gọi là, thông tin trên, ơ, Facebook á, thì trên mạng xã hội á, thì, ờ, thí dụ mà gần đây là cái thông tin của, a, Mailisa, cái chỗ mà chủ thầm mỹ viện mà đang bị công an điều tra á, thì, ờ, tại vì không tin là nó ảnh hưởng khá với nhiều người và đặc biệt là với mẹ mẹ của mình. <laughs> Tại vì mẹ của mình là hay đúng rồi, đúng rồi, hay đi dịch vụ của Mailisa nè, hay sử dụng sản phẩm của Mailisa nè, nên là nếu như mà sản của họ đúng rồi, nếu mà sản phẩm mà không có chất lượng hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe nó cũng nguy hại, đúng hông? Thì, à, mình cũng đi kiểm chứng nhưng mà kiểm chứng lên là mình tìm những cái trang, gọi là, những trang uy tín á, những trang như là VnExpress chẳng hạn, hoặc là báo công an này chẳng hạn thì mình kiểm chứng thông tin có thật hay là không để nói với mẹ mình, ừm.
Ừm. À, à, là mẹ bạn cũng dùng cái dịch v đó hả? Nên là bạn quan tâm nhiều, đúng hông? À, tức là bạn kiểm chứng bằng cách là đối chiếu những cái thông tin mà được, gọi là, ờ, chính thống, đúng hông? Những cái trang mà chính thống, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, những cái nguồn chính thống nó sẽ tu uy tín hơn, thông tin sẽ dễ chính xác hơn, ừm, ừm.
Hợp lý quá ha. <laughs> Rồi là cái nguồn đó thì chắc chắn hơn rồi, đúng hông nè? Thì, ờ, ngoài kiểm tra những cái thông tin nguồn chính thống thì bạn có những cái mẹo nào mà để kiểm tra thông tin nó, kiểu là, nó nó, kiểu là, nó đi sâu hơn hông bạn? Có nhiều cái thông tin mật hơn, kiểu như thế á.
Đúng rồi. Ôi, thông tin mật thì nó cũng khó ha. Tại mình cũng là người bình thường, mà nếu như mà tiếp cận những cái thông tin mật mà của quốc gia hoặc là của những cái người khác á nó cũng rất là khó ha. Phải phải chi là hacker chẳng hạn, thì người có thể là xâm nhập về hệ thống để tìm những cái thông tin như là thông tin về tài khoản ngân hàng, hoặc là thông tin về tài sản thật của họ chẳng hạn. Thì, ờ, đối với mình thông tin mật có thể là chắc bạn đang nói về thông tin mật là những cái thông tin bí mật của một cái người nào đó, đúng hông? Kiểu, như là cái cái thông đời đời tư đời tư, đúng hông? Đời tư, đúng hông? Kiểu như vậy, đúng hông? À, đời tư, đúng hông? Đời tư, đúng hông? Thì cái thí dụ mà đời tư đi thường thì người ta thường quan tâm tới đời tư của nghệ sĩ á, thì, ờ, cái thông tin này thường là thông tin bí mật của họ, họ cũng hông hông hông hông công khai đâu. Thường thì chỉ có khi mà bị bị lộ hoặc là bị ai mà, kiểu như là, à, nhiều chuyện thông qua ai một cách đi thôi, ơ. Mà đối với mình mình h mình không quan tâm nhưng mà nếu mà thực sự bạn nào quan tâm á, thì cứ nhắn tin hỏi thật cái người đó, <laughs> nhắn tin hỏi thẳng nghệ sĩ luôn. Hoặc là đúng rồi, hỏi thẳng nghệ sĩ luôn chứ bây giờ mà đoán mò đúng hay không thì nó mất thời gian của mình nữa. Ừm. <laughs> Ừm. Ừ.
<laughs> Ừm. Đúng rồi, kiểu là, mình có thể hiểu bạn có thể hiểu sâu hơn. Tại nhiều khi là trên báo chỉ một phần thôi đúng rồi, trên báo một. ừm. Công khai đúng hông? Cách này rất là hay và đơn giản luôn á. <laughs> <laughs> Cũng hợp lý ha! Tại vì quan cạch đơn giản nhất, đúng là cái cách đơn giản mà hiệu quả. Hỏi luôn đi, còn họ muốn trả lời hay không là quyền của họ, đúng hông nè? Ờ, thì mình muốn muốn hỏi câu này là tại vì hồi nãy bạn có nói là cái việc là cũng kiểm tra những cái thông tin, ơ, rõ ràng để nhiều khi là báo cho mẹ mình, để mẹ mình an tâm hơn á mẹ bạn an tâm hơn á. Thì ngoài những cái trang đó thì bạn có cách nào mà, gọi là, ờ, khảo sát từ người khác hay là thăm thăm ờ, hỏi thêm thông tin cộng đồng mạng hay từ những cái nguồn nào mà để bạn có cái thông tin đó rõ ràng và đa chiều hơn á?
Ơ,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 ừm. À, cái này á thường á thì, ờ mình vô được một nguồn chính thống là mình tin một phát luôn. <laughs> Chứ thật ra mà bây giờ mà đi dò trên mạng thì cũng chín người mười ý, người này biết ít người kia biết nhiều, người này biết sự thật, người kia lại không biết sự thật, người này lại biết cái sự giả tạo, nói chung là mình dò thông tin mình các bạn nên tránh dò thông tin từ những người khác xung quanh ở trên mạng á. Kiểu như là tại vì thật sự người ta cũng đâu có đâu có biết có người ta không có khả năng để mà tiếp cận thông tin thật sự, tại vì người ta chỉ đoán mò thôi, dựa trên cái sự hiểu biết của họ thôi. Thí dụ như mà cơ quan chức năng đi, thì người ta có cái sự tiếp cận, người ta có nhiều quyền lực hơn để tiếp cận những thông tin sâu hơn, thì thông tin người ta sẽ chính xác hơn so với lại thông t của mình. Tại vì mình chỉ biết cái bề nổi thôi, thí dụ mà thằng Facebook đăng cái gì mình biết cái đó, hoặc là thí dụ mà thậm chí là người nhà của những cái người đó cũng đâu có biết rõ cái vấn đề của cái người đó đâu, đúng hông? <laughs> Ừm, ừm, đúng rồi.
<laughs> Tại sao vậy bạn? Ừm, hợp lý nha, đúng luôn á! Ừm, mình hiểu rồi nè! Ờ, vậy nhưng mà như bạn nói là kiểm chứng thông tin cho mẹ bạn thì cái việc những cái trang đó đã đủ cái nguồn thông tin mà để, a, bạn, ờ, tin tưởng nói với mẹ bạn chưa?
Ừm. Ừm. "À, nếu mà đã lên báo công an rồi đành phải tin thôi mẹ mẹ à, mẹ phải tin, mẹ mẹ mẹ phải tỉnh ngộ lên thôi, sản phẩm không tốt đâu, đừng có dùng nữa tốn tiền đó." Thì, ờ, nói chung là mẹ mình cũng sốc nhưng mà thật sự là cái sự đón nhận thông tin là phải bắt buộc thôi. Thì mình đã được kiểm chứng rồi, xác nhận thông tin rồi là có vi phạm cần phải được xử lý. Và sắp tới mình nghĩ là nếu mà đem đi sản phẩm của công ty này mà đi kiểm chứng những cái nơi mà, à, có ch có có có có có thẩm quyền hoặc là có khả năng để kiểm chứng thông tin về sản phẩm của cái người này sản xuất á, thì, à, cũng sẽ lộ ra những cái thông tin đáng sợ khác nữa giống như là Ngân 98 chẳng hạn. <laughs> Ừm. Đúng rồi.
Tình luôn. <laughs> Bình thường. Ừm. Đó, tức là cũng bây giờ bây giờ cũng có nhiều người nổi tiếng bị kiểm chứng và cũng đã được công bố trên những cái, a, trang chính thống của nhà nước, đúng hông nè? Ờ, với bạn đi, còn bạn còn những cái mẹo với những có kiểm chứng thông tin khác thì sao? Ơ, với những cái nguồn thông tin khác ví dụ như là những cái thông tin giúp ích cho công việc của bạn nè, hoặc là những cái thông tin gì đó thì có bạn có những cái mẹo nào kiểm chứng hoặc là dùng những công cụ nào hông?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À. À, dạo này á thì mình cũng quan tâm nhiều cái ha. Thứ nhất là công việc nè, về vấn đề tình cảm, hẹn hò nữa, hoặc là những cái mối quan hệ mới, hoặc hoặc là những người mình gặp mới nữa. Thí dụ mình lên Tinder đi, ví dụ mình một cái app ứng dụng rất là phổ biến, đúng hông? Thì mình sẽ quẹt người này, quẹt người kia, thì thông tin người ta cung cấp mình cũng đâu có biết. Thí dụ người ta học ở trường này chẳng hạn, người ta độc thân hoặc người ta đang sống ở đây hoặc người ta sắp làm cái gì đó mình không có biết được. Thì cái này á thì mình phải, ơ, mình có thể hỏi chứ thí dụ mình đã match rồi, <laughs> ơ, match là cái gì ta? match match match match là cái gì? Là Match là cái gì? Là trùng hợp hông phải trùng hợp có nghĩa là kết nối được cái người đó rồi. Thì xã hội coi mạng những cái về những cái phương tiện mạng xã hội khác như là LinkedIn chẳng hạn, Facebook, Instagram này chẳng hạn để mình chắc chắn để mình tìm hiểu thông tin về họ để coi là có đúng như vậy hông, họ có phải là người thật hay không chẳng hạn. Ừm.
À, tình cảm ha. <laughs> Ừm. Đúng rồi nè. Đúng rồi đúng hông? Cái Đúng rồi. Ừm, cũng hợp lý quá chừng luôn ha. Tức là phải, à, mở v rộng vùng kết nối của người đó, khảo sát, ơ, họ trên những cái kênh mạng xã hội khác nhau xem là họ như thế nào, ra sao, đúng hông nè? Thì, ừm, ờ, cái việc đó của bạn nó có dễ dàng hông? Hay là phải có những cái cách gì nó kheo nói khéo léo để người khác phải cung cấp thông tin cho mình?
Ừm. Ừm, ừm. Hông, hông. <laughs> Thật ra cái s việc chia sẻ thông tin ngay từ đầu nó rất là khó, tại người ta không biết mình là ai mà tự nhiên mình đi hỏi về những cái thông tin đó thì người cũng rất là ngại chia sẻ. Nhưng mà thật sự là trong một cái xã hội nó có nhiều những cái mối nguy hoặc là những cái rủi ro mình có thể mắc phải và ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe, tài chính của mình thì mình phải đề phòng thôi. Thì, ờ ờ, đúng rồi, thì nó thí dụ mà bạn cảm giác được trực mới đầu bạn phải dựa vào trực giác của bạn thứ nhất. Thì trực giác thí dụ, à, người này chắc chắc có thể là đúng nha, trực giác có thể người này tốt nha, thì mình cứ nói chuyện trong quãng thời gian đầu đi, 1-2 ngày đi rồi xong bắt đầu mình, ờ, bước qua những cái, a, mạng xã hội khác như là Instagram chẳng hạn. Rồi xong rồi mình để ý mình đọc những cái bình luận, thí dụ mà người ta đăng hình á, thì sẽ có người thân vào bình luận nà, hoặc là bạn bè vào bình luận để coi cái người đó sống nó như thế nào. Hoặc là thông tin, ơ, yeah, trình độ giáo dục của người ý là, à, về, à, về trình độ học vấn của người đó như thế nào, để mình coi cái hình trước, để coi có người bình luận, có người vô chúc mừng hình tốt nghiệp hay không, để coi nó có đúng hay không. Ừm. Ừm. <laughs> Ờ.
Ừm. Ồ. Trước, đúng hông? <laughs> Hay vậy? Ừm, ê, ý tưởng này rất là hay luôn á nha, <laughs> gọi là, cũng rất là tinh tế luôn nha, bạn nói khá là thông minh trong cái việc là, gọi là, xem từng bình luận của những người thân, bạn bè, đúng hông nè? Ờ. Thì bạn thấy là cái
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình cũng muốn xem là cái người này có sự gắn kết như thế nào với bạn bè gia đình để coi tính cách người ta có ổn hông để mình ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ừm.
Nhìn cách mà cách họ tương tác, trả lời, đúng hông nè? Hợp lý quá chừng luôn á nha. Ờ, vậy với những cái việc mà bạn khảo sát như là là vô vô những cái trang mạng xã hội khác nè, rồi xem bình luận của họ nè, xem họ có thực tế như thế, ờ, cách họ phản ứng nè, thì như vậy nó đủ, ờ, để bạn kiểm chứng cái thông tin, là người đó thật sự đúng là cái người mà, à, công bố những cái tính cách hoặc là ở trên cái trang Tinder chưa? Hay là bạn cần phải kiểm tra thêm cái gì nữa?
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. À, thí dụ mà những cái thông tin về trình độ học vấn, nghề nghiệp đi, người thân, hoặc là cái người đó là thật đi, thì những cái ở trên mạng xã hội cũng rất là dễ tìm về thông tin, hoặc trên dựa vào tên thật của người đó, dựa vào, à, cái tuổi người đó để mình dò ra năm sinh để mình tìm kiếm trên LinkedIn chẳng hạn, để tìm cái trình độ học vấn công việc có thật hay không, thì nó cũng có rồi. Nhưng mà về tính cách nha, tính cách chắc phải là một cái khoảng thời gian rất là dài, tại vì tính cách con người mà, lúc này lúc khác, mình cũng có hiểu được ừ, nên là cái này phải chắc phải cần phải ừ, đúng rồi, để kiểm chứng thông tin về tính cách á. Thì có thể là người ta nói chuyện nhẹ nhàng với gia đình bạn bè, nhưng mà nói chuyện với mình hoặc là những mối quan hệ sau này với mình thì nó lại khác, <laughs> nên là mình phải có sự, ơ, t đúng rồi, nên là mình phải tiếp xúc một khoảng thời gian mình mới biết được, ừ. <laughs> Ừm.
À, <laughs> nghe chừng Mà cái tính cách cũng khó đoán ha. Ờ, đúng rồi, khó khó khó đoán được. Ừm. À, đúng rồi! Nhưng mà hồi nãy mình mình thấy á có phần bạn nói rất là hay, là bạn dùng trực giác lúc đầu bạn dùng trực giác để cảm nhận coi là người này có nói chuyện được hay không, để có thể tiếp tục nói chuyện á, thì t với cái việc mà tính cách thì bạn có áp dụng cái việc trực giác và có những cái câu hỏi gì để có thể cảm thấy là cái cái kiểm chứng được cái thông tin là cái người đó có phù hợp với mình hay không hông?
Ừm. Ừm. Ừm. À, cái này trực giác chắc là tùy người. Thí dụ mà bạn là, ừm tùy theo tính cách của bạn đi, bạn nói chuyện với một người mà bạn cảm thấy người này chịu lắng nghe, có những cái phản ứng với những cái lời bạn nói và hai người cùng nói về một chủ đề chẳng hạn. Hoặc là mày có vấn đề gì đó mà nó, gọi là, cảm giác nó thân thiết á, hoặc là nó sâu hơn á, có nghĩa là hai người có cùng chung một cái chủ đề để mình nói, đúng hông? Ý là có sự tương quan với nhau rồi trong cách sống, cách nhìn nhận cuộc sống hoặc là cái cách nói chuyện rồi, mình nghĩ là nó sẽ hợp. Cái đó là cái cái đó là cái trực giác ở đây á, là cái trực giác theo kinh nghiệm mình đã trải qua tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, và mình cảm giác được ngay cái người này là đúng với mình. Tức là trực giác có trải nghiệm là trực giác, à, là một cách để củng cố niềm tin, chứ không phải là trực giác, kiểu, a, 50-50 hên xui thì đó tâm linh nha. <laughs> Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ừm, ừm, ừm.
Ờ, hợp lý nè. Hên xui nhạy cảm, đúng hông? <laughs> À, hiểu rồi nè. Nói chung là cũng đã có những cái trải nghiệm, ơ, ờ, gọi là, cũng có cái những, gọi là, trải nghiệm xương máu trước đây đi ha, cũng hiểu tính cách thêm nhiều người, và từ đó thì bạn có những cái trực giác rõ ràng hơn và kết hợp cả lý trí để phân tích, đúng hông nè?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. A, ừm, mình nghĩ như vậy đó. <laughs> Ừm.
Ừm. Hay quá chừng luôn nha, có rất nhiều kinh nghiệm luôn nha. Thì, à, đó có phải là cái mối quan tâm mà bạn thường dùng những cái mẹo kiểm chứng thông tin cho cái trên cái trang đó hay không? Hay là bạn còn dùng những cái mẹo nào mà bạn cảm thấy nó rất hữu ích, mà nó tiết kiệm thời gian, mà nó còn đơn giản nữa?
Ừm. Ôi! Cái mẹo mình dạo này mình đây là mình áp dụng AI á trong công việc của mình á. Thí dụ như là công việc của mình đi, mình cần kiểm chứng một cái nguồn thông tin chẳng hạn, thí dụ mà cái nội dung này nó có phải là nội dung đang được tìm kiếm nhiều hoặc là nội dung có thể là viral hoặc là nội dung như thế nào, mình hay bỏ vô ChatGPT á, mình kêu là, à, phân phân tích cho tôi cái ý tưởng này như thế nào, ChatGPT cũng phân tích cho mình. Bên cạnh phân tích thì ChatGPT cũng đưa ra những cái nguồn để mình tham khảo, nên là mình nghĩ là ChatGPT là một cái kênh kiểm chứng cũng khá là chính xác đó. <laughs> Ừ, ừ, kiểm chứng cũng khá là chính xác đó, ừm.
Ừm hứ. Như thế nào bạn? À, hỏi hỏi ha? Ờ, vậy hả? Nhưng mà hoàn toàn tin vào, ờ, cái trang, ờ, ờ, ChatGPT về cái trang AI đó hay không? Hay là bạn còn phải kiểm chứng kép thêm nhiều cái bước nữa để cảm tham để đảm bảo là thông tin chính xác?
À, kiểm chứng kép ở đây á, tại vì là ChatGPT nó có một cái là nó ra thông tin, đúng không? Nó có luôn cái link của cái thông tin đó, thì giống như là giống lê mình chỉ mình không cần phải tốn thêm một cái bước là phải lên Google để tra nữa, mà mình vào đó mình bấm luôn. Hoặc là bây giờ có những cái thông tin thực tế á, thí dụ mà nhiều cái công bố nó cũng có đúng, thí dụ như là những vấn đề về thí dụ một công ty đi, tuyển bạn vào thì nó chỉ cho bạn biết lương thôi, đúng hông? Mình âm nhưng mà mình không có biết, à, là cái cách quản lý công ty như thế nào hoặc là phân bố công việc, hoặc là mức độ áp lực của công việc như thế nào á, thì mình thường vô mình kiểm chứng. Đúng rồi, đúng rồi, mình phải vô vào những cái trang như là Reddit chẳng hạn, cái trang Reddit là một cái cộng đồng những người mà, gọi là, <laughs> thật lòng á, ý là thí dụ mà chia sẻ những cái vấn đề tiêu cực sẽ rất thật lòng nên mình sẽ đọc hết tất cả những cái vấn đề tiêu cực hoặc là tích cực luôn để kiểm tra cái thông tin đó ừm, ừm, ừm.
Ồ, hay quá! Đúng rồi n Đúng rồi, phân bổ và cả văn hóa của công ty nữa. Hay quá vậy! À, tức là bạn sẽ vô cái trang đó là những người là cũng là những người đang làm việc ở công ty đó và họ lên họ phản ánh, có là s cũng sẽ có tích cực, tiêu cực, đúng hông bạn?
Thường thì mình thấy trên Reddit á là một cái ch nơi mà có thể là thể hiện ý kiến cá nhân và trải nghiệm nó rất là tự do á. Kiểu như, mình cứ ví dụ mình bấm vô c thử à, ví dụ, à, đánh giá công ty A, B, C gì đó, đánh giá môi trường làm việc của công ty A,B, C gì đó, đánh giá mức lương, giá văn hóa làm việc chẳng hạn, hoặc đánh giá cái hệ thống quản lý của nó chẳng hạn ừ, cũng rất là hay. <laughs> Ừm, ừm, ừm, ừm.
Hay quá chừng luôn há. <laughs> Ờ, tính ra tính ra không cần phải đi sâu vào công ty đó mà có thể là biết được nội bộ công ty đó như thế nào, một góc nhìn nào đó để có thể đánh giá được, đúng hông nè?
Đúng rồi, thí dụ như mà cái một số những cái thông tin mình kiểm cần kiểm chứng á, thí dụ mà công ty nó đăng lên mà nó hông có để mức lương á, thì mình cứ lên Google mình search coi là mức lương này, vị trí này, làm ở Việt Nam thì được bao nhiêu tiền. Thí dụ mà Google hổng ra thì mình sẽ vô những cái trang Reddit đó, là những người thực sự đã từng làm chẳng hạn, thì mình bấm vô mình c có những cái từ khóa, mình bỏ vô thì nó hiện ra thông tin cho mình để mình kiểm chứng coi là thông tin lương là bao nhiêu, nó có chính xác với những gì người ta nói hay không? Ừm.
Ừm, hay quá nha. Tính ra là cái sự kiểm chứng của bạn rất là linh hoạt mà, gọi là, đòn bẩy của công nghệ, đòn bẩy của trí thông minh nhân tạo để nó khiến á, việc nó nhanh gọn và đơn giản hơn rất nhiều, đúng hông? Nhưng mà để có được cái sự nhạy bén như ngày hôm nay và bạn có cái sự kiểm chứng rất là nhanh gọn như thế thì, ờ, trước đây bạn có cần phải có những cái trải nghiệm gì, hoặc là có những cái kỹ năng gì trước mà để bạn có được cái sự nhạy bén này hông?
Đúng rồi. Ừm. Ờ, mình nghĩ chắc là do mình có một thời đi học đại học á, thì thường thì mình học mà kiến thức của mình nhiều á, thì mình sẽ tránh dễ bị tránh tránh bị lừa nhiều <laughs> mặc dù là cũng bị lừa đó m nhưng mà lừa ít lại. <laughs> Thì thì mình thì mình có học có một cái kỹ năng, tại mình học luật thì mình nghĩ là do là kỹ năng bị nghiên cứu, nghiên cứu luật hoặc là tra cứu thông tin luật của mình á, nó hỗ trợ cho mình là cách để tìm cái nguồn, ờ, tra cứu nó chính xác, ừm. Mình nghĩ chắc như vậy á.
Ừm. Ừm hứm. Hạn chế, hạn chế, đúng hông bạn? Tức là cái c cái, gọi là, cái, a, ờ, quá trình bạn học trước đây á, nó hình thành nên cái thói quen là bạn thích nghiên cứu, thích tìm hỏi và thích phân tích đánh giá, đúng hông? Thì, ờ, với những cái điều mà bạn, à, đòn bẩy, ờ, những cái mẹo kiểm chứng này, thấy là rất hữu ích luôn á. Nhưng bạn thấy nó có, ừm, góc độ hai chiều hông? Có hạn chế hoặc là nó có cái điểm ưu điểm và hạn chế gì hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. À, cái hạn chế của nó là tại vì cái cách của mình tiếp cận thông tin hoặc tìm hiểu thông tin, ờ, có thể là cách chưa thật sự tối ưu, nên có thể là mình mất thời gian nhiều hơn. Hoặc là có thể là cách tiếp cận của mình nó thật sự là chưa chính xác, phù hợp với thời nay để mà tìm ra thông tin chính xác được, thì nó có là hạn chế của mình. Tức tức là cái cách tìm kiếm thông tin của mình, kiểm chứng thông tin mình phải cập nhật theo cái sự phát triển của xã hội với lại công nghệ nữa, còn thí dụ như mà cái cái lợi thế ở đây mình thấy á, là nó giúp mình rất là nhanh và đặc biệt là sự hỗ sự hỗ trợ hỗ trợ của AI. Thí dụ mà ChatGPT chẳng hạn đi, rất là tiện, mình thấy rất là tiện luôn, bấm vô một thông tin thì nó ra thông tin cũng khá là chính xác, mình, thí thí dụ mình làm theo á, mình thấy là trúng, những thông tin nó rất là đúng luôn á, khoảng chín chín phần trăm luôn á. Ừ, ừ, ừ, đúng rồi, mình đã làm theo và mình thực hiện giống như vậy cũng 99% đó, chứ không phải là sai nhiều đâu, ừm. <laughs> Ừm, ờ.
À. Ừm. Đúng, đúng, và có kiểm chứng, đúng đúng hông? <laughs> Ừm, vậy là quá tốt nè, kiểm tra mà để được cái mức độ mà chính xác 99% là quá tốt luôn nè, và tốc độ thì nhanh chớp mắt, đúng hông nè? Ờ, vậy với một cái muốn mình muốn h trao đổi với bạn, hồi nãy bạn nói có hạn chế trong cái việc là khả năng tìm kiếm thông tin á, thì bạn có cái gì khắc phục để sau này kiểm chứng tốt hơn nữa và đơn giản hơn nữa hông?
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Khắc phục thì mình để ý là bây giờ sẽ sử dụng những cái công nghệ nào để tìm kiếm thông tin hoặc là những cái nguồn nào, ý là mình phải cập nhật cái cách tìm kiếm thông tin, kiểm chứng thông tin theo thời buổi hiện nay, theo công nghệ và AI chẳng hạn, ừm, sẽ phát triển hơn, ừm. <laughs> Ừm, ừm. Ừm.
Ừm. Hay quá chừng luôn nha! Nhờ có bạn hôm nay mà có thêm được cái những cái kiến thức rất là giá trị và bổ ích. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm, cảm ơn bạn. Chào bạn nha!